Oui, je vois, oui. Tu essayes d'avancer autrement, heu, malgré, heu, ce ce ce point de, heu, de divergence. Alors est-ce que, hem, dans un contexte assez différent, par exemple, heu, est-ce que tu as déjà eu des des cours, heu, à donner en visio et dans ce cas, enfin, si c'est le cas, est-ce que comment tu as créé ce climat de confiance à distance?
Bah, justement, non, j'ai jamais accepté, en fait, ce type de format parce que, pour moi, heu, c'est en fait, c'est c'est très sub subjectif hein, parce qu'il y avait des gens qui disent que ça marche très bien, heu, que c'est très utile et cetera, de faire comme ça. Mais pour moi, c'est très difficile, heu, de créer un lien de confiance, en fait, avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Heu, parce qu'on moi, je suis quelqu'un qui analyse énormément le comportement non verbal de la personne et hem, si quelqu'un, heu, voilà, ne ne montre pas, en fait, ses mains ou qu'on voit pas, heu, la manière dont il se positionne, heu, comment il est assis, ses pieds et cetera. Heu, parfois, il peut y avoir des bugs, on voit pas forcément bien l'expression faciale de la personne. Heu, franchement, c'est difficile de capter tous ces éléments-là, faut être très attentif et je pense que c'est un effort qui est, heu, en plus à faire. Hem et je pense que c'est non, c'est c'est pas quelque chose que je ferais et que je recommanderais, en tout cas. Heu, je comprends que les choses se digitalisent et tout mais moi, je pense qu'il y a des choses à ne pas, heu, rendre numériques.
Ah! Oui. Oui. Et pourquoi ça? D'accord. Oui. Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc Oui. D'accord donc dans ton métier, tu estimes que, oui, il faut ce contact humain et cette présence physique plutôt qu'à distance, comme ça, numérique?
Exactement, quitte à, même, me déplacer très loin pour pouvoir justement, heu, donner mon cours particulier et faire les choses, vraiment, de la meilleure des manières, heu, parce que je suis quand même assez perfectionniste dans ce que je fais. Donc, heu, j'ai vraiment envie de, voilà, de créer quelque chose, un lien fort et heu et heu, comment dire, heu, où la la l'enfant, en fait, il sent vraiment que, là, il peut parler, que, heu, il est vraiment, en fait, avec quelqu'un, heu c'est ça, totalement, qu'il ait confiance, en fait, en moi, heu, en ce que je lui apporte, heu, en ce que je lui procure et cetera. Donc heu, forcément, c'est je trouve ça très important et puis de toute façon, en général, ça marche très bien comme ça. Heu, les enfants, au départ, heu, je sais que, bah, i ils sont pas forcément, heu, eux-mêmes de suite mais heu, au bout de même pas, heu, allez, 6 séances, heu, en fait, heu, ça y est, il va complètement, heu, sortir des choses qu'il avait jamais faits avant. Totalement. Moi j'ai une comme ça oui, oui, oui, oui, oui, il y en a une franchement, il y en a plein qui sont comme ça. C'est c'est assez marrant. Hem, Ils vont même, heu, être rigolos, heu, enfin, même sortir des blagues, heu
Oui. Ouais. Oui. Qu'il ait confiance un peu. Mmh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ils vont être à l'aise. D'accord. Oui, tu sais les mettre plutôt à l'aise alors? D'accord. Oui. Ah, bah, ça, c'est une bonne chose, c'est que tu sais créer ce climat et heu, du coup, ils peuvent, heu, se lâcher comme tu le dis. Alors ça, on a parlé un petit peu du contexte, heu, professionnel. Est-ce que dans le contexte personnel, tu utilises, heu, la la même stratégie ou c'est plutôt, heu, tout à fait différent?
Ouais.